Ừm. Vậy là bạn đã đậu học bổng và học ờ, du học ở Trung Quốc, và bạn có một thời gian khá là dài để chuẩn bị, ờ, cho cái chuyến đi đó. Thì không biết là, ờ, cái cái cái lần bạn đi như vậy thì, ờ, biết là khi mà bạn sang tới bên Trung Quốc á, vậy thì không biết là cái trường đó có quá xa lạ hay không? Hay là, ờ, cái môi trường làm việc ở đấy, hoặc là cái môi trường học tập ở đấy nó có, gọi là, quá khác xa so với Việt Nam? Và cái lúc bạn sang đó thì, à, có một cái bất ngờ, hoặc có một cái bỡ ngỡ gì, ờ, trong cái, ờ, cái khoảnh khắc ban đầu bạn tới đó?
Đúng, đúng, đúng rồi bạn. Ừm. Hiểu, hiểu. Ừm. <laughs> Ừm, chắc chắn với bạn rồi. Thực sự luôn đó là khi mà đi qua được một cái đất nước mới á, đặc biệt là một cái nền văn hóa mới nơi mà nó khác hoàn toàn so với Việt Nam thì không thể nào mà tránh khỏi cái việc mà bị sốc văn hóa, rồi là phải là thích nghi, quen lại từ đầu á bạn. Đó, thì nói với bạn luôn nha là khi mà mình mới qua đó, cái đầu tiên mà mình cảm thấy bị sốc. Mình cảm thấy là nó nó nó khó với mình đó là cái ngôn ngữ á bạn. Ừm.
Ừm. Tất cả. À, đúng rồi, chính xác. Nói chung là, ờ, mình cũng nghe một số người nói là cái người Trung Quốc thì cái số người mà biết tiếng Anh thì hầu như là người ta không có biết Anh nhiều á. Thì không biết là bạn có thể tình tình trạng như vậy không? Và khi mà giao tiếp với họ thì có những cái khó khăn nhất định như không bạn?
Chính xác. Đúng, đúng, đúng. Công nhận. Ờ.

Thì đó là ký túc xá của trường á bạn. Nhưng mà ký túc xá của sinh viên quốc tế á, thì sẽ có 2 dạng phòng, và dạng phòng 2 người và dạng phòng 3 người á bạn. Thì mình sẽ ở chung với những bạn quốc tế khác chứ mình hông ở chung với bạn sinh viên, ờ, Trung Quốc bạn.
À. Ừm, hiểu, hiểu, hiểu. Vậy là cái khoảng thời gian đầu là bạn ở ký túc xá. Và, ờ, không biết là cái khoảng thời gian đầu thì bạn có kết bạn được với những cái người Trung Quốc, có hỗ trợ mình trong quá trình mà sinh hoạt hàng ngày không? Ví ở chung phòng hay là gì đó, hoặc đi ra ngoài chơi, ăn uống này kia á, thì không biết là có sự giúp đỡ sự giúp đỡ nào của, ừm, những người bạn, ví dụ như quốc tế chẳng hạn? Hoặc là đặc biệt là nếu mà có người bản địa người Trung Quốc thì quá tốt, đúng không bạn?
<laughs> <laughs> Rồi, ô kê. À. Ờ, ô kê, hiểu.

Ủa, vậy hả? Nhưng mà mình thấy là tại ở một số cái trường đại học, đặc biệt là cái trường đại học lớn như là Trung Quốc hay kể cả Việt Nam cũng vậy, thì người ta hay, kiểu là, mang cái mác giống như, kiểu là, trường đại học tế đồ này kia ấy thì
Ừm, đúng rồi. Ừ, đúng rồi, đúng rồi.
Mình không phải mình đang nghĩ là, giống như kiểu, nó phải là một cái môi trường mà nó đề cập cập tiếng Anh cao nhưng mà ở bên đó thì lại lại lại chủ yếu là sử dụng tiếng Trung hả bạn? Mình cũng thấy nó hơi lạ.
Ồ! Rồi, hiểu nha. Ừm, ừm. Ờ. Không bạn, tại vì rất là nhiều những cái trường công nhận đối với bạn đó là sẽ có những khoa quốc tế, thì cái khoa quốc tế này á nó chia làm hai hệ luôn, tức là cái khoa quốc tế này vẫn sẽ có những bạn nộp hồ sơ bằng tiếng Anh và học ở trong cái khoa quốc tế này, và vẫn mới có một số bạn họ nộp hồ sơ bằng tiếng Trung, ừm. Nói chung á là tùy theo, ơ, nhu cầu của của của của các bạn sinh viên quốc tế á, thì tim các bạn thích tiếng Trung thì học tiếng Trung, các bạn thích tiếng Anh thì học tiếng Anh, ai có khả năng nào thì mình học tiếng đó á bạn, chứ hông có nhất thiết là chỉ có chỉ có tiếng tiếng Anh không á.
À, chuẩn rồi. À. Là nó có những cái Ừm, tức là nó nó có những cái khoa riêng biệt. Ví dụ như khi mà bạn học cái khoa quốc tế thì nó sẽ sẽ ơ, chương trình giáo trình giảng dạy sẽ bằng tiếng Anh hết và việc học tập cũng bằng tiếng Anh, và đôi khi là và đôi và bên cạnh đó là cũng có những cái chương trình giảng dạy bằng tiếng Trung. Và không biết là bạn bạn à, không biết là mình, ờ, đang tò mò thật thắc thắc mắc là khi mà bạn cân nhắc cái việc mà bạn học tiếng Trung như vậy á, thì tức là bạn đã có hứng thú với cái việc là học những cái giáo trình, những cái bài giảng bằng tiếng Trung của trường đại học đó, đúng không?
Ừm. Đúng, đúng bạn. Ừm, ừm.